เหมือนเราจะชอบอยู่คนเดียวนะ เพราะน้องชายเป็นคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์เสียมากกว่าค่ะ ส่วนเราอะจะ ใช่ เราจะไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์เยอะ ทานได้ค่ะ แต่แบบไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แบบเป็นจำนวนเยอะ ๆ เหมือนน้องชาย น้อยชาย น้องชายนี่แบบ เขาจะชอบทานเนื้อสัตว์เป็นหลัก เยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มากกว่า ใช่
อ๋อ อะฮะ ค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ ก็ชัดเจนเลยนะคะ แสดงว่าคุณแม่เนี่ยก็ทำเอาใจคุณเลยนะคะ เพราะว่าท่านรู้เนาะว่าคุณชอบทานนะคะ แบบนี้ดีมากเลย น่ารักจังเลย ทีนี้มีเมนูอื่นอีกไหมคะที่รองลงมาจาก อ่า ผัดผักขม แบบนี้น่ะค่ะ?
อือฮึ ใช่ อือฮึ ถูกต้องเลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม มีค่ะ มี คือเราจำได้ว่าคุณแม่อะเขาจะชอบทำ เอ่อ ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ให้เราค่ะ แต่เมนูเนี้ย อันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์เหมือนกัน มันก็จะ ม แค่มีหมู่ชิ้น อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ตือ เมนูเนี้ยแม่ก็รู้ว่าเราชอบอีกแหละ เออ ใช่ ค่ะ ค เอ่อ เพราะว่าเมนูเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันใส่กระเทียม น้ำกระเทียมดองด้วยค่ะ อา
อืม ค่ะ อืม ดีจังค่ะ อ๋อ มีน้ำกระเทียมดองด้วย พอจะบอก อ่า ส่วนประกอบทั้งหมดของเมนูนี้ได้ไหมเอ่ย?
เออ เท่าที่จำได้คร่าว ๆ นะคะ ก็คือเหมือนว่า มันก็เป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ธรรมดาค่ะ มันก็จะมีวุ้นเส้น ใช่ไหมคะ แล้วก็มีผักกาดขาว อะไรเงี้ย แล้วก็จะมีไข่ มีไข่ มันต้องมี อิ อิ มีไข่แน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็มีมะเขือเทศ อ่า มีหมู ใช่ค่ะ มีหมู อา แล้วก็จะมีขึ้นฉ่ายเอาไว้โรยตอนจบ แล้วก็จะมี ส อ่า สูตรเด็ดก็คือใส่ ใช่ ใส่น้ำกระเทียนดอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม วุ้นเส้น ผักกาดขาว อือฮึ มีไข่ ค่ะ อือฮึ อ๋อ มีมะเขือเทศด้วย ค่ะ มีขึ้นฉ่ายด้วย อือฮึ อา มีน้ำกระเทียมดอง อันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะของคุณแม่ หรือว่าได้มาจากที่ไหน ม ไหมคะเนี่ย?